Olha, eu estou precisando de algumas dicas, porque eu não tô conseguindo equilibrar mais, assim, trabalho e minha vida pessoal, sabe?
Hum, entendo. Eh, você pode me explicar um pouquinho mais a respeito dessa eh, de como é a carga horária, né, do seu trabalho? Eh, o quanto isso tem te te tomado tempo, né? Se é algo que é só a carga horária normal ou se você tem extrapolado as horas, tem feito muita hora extra. Como é que é?
Uhum. É, acho que você já chegou no ponto. <chuckles> Eu tenho extrapolado muito, assim, trabalho. O que que acontece? A minha mulher, ela chegou recentemente, né? Aí, eu tenho um eu já tenho uns 4 anos aqui na 5 anos aqui na França. Só que, no início, eu vim pra estudar e agora eu vim pra trabalhar. Aí, do período que eu comecei a trabalhar tem 2 anos, né? O primeiro ano, minha mulher tentou vir como estudante, aí, não conseguiu, não deu certo. Aí, o segundo ano, a gente realmente casou a gente era namorados na época, né? Casou, e aí, a gente aplicou o visto. E aí, o visto dela só veio sair, assim, a a a demanda, na verdade, né? Só adiantou agora em setembro.
<laughs> Certo. Sei. Nossa, caramba.
Então uhum. Isso a gente começou em janeiro a fazer as coisas. Em setembro, saiu as coisas. E ela só pegou o visto, mesmo, em novembro. E aí, ela chegou agora aqui, né? Eh, e aí, gente está morando junto. Só que, em setembro, quando eu vi que tudo adiantou, eu falei, assim, comigo mesmo: "Eu preciso fazer mais dinheiro, porque minha mulher veio pra aqui, e eu não quero que eu quero que ela tenha o poder da opção. Da opção do que ela quer fazer, se ela quer estudar, se ela quer trabalhar. Então eu preciso fazer uma renda extra, sabe?
Hum. Ah. Entendi. Pra dar uma comodidade pra ela também, uma tranquilidade dela de dela se organizar, né, nessa chegada. Não é isso?
Exata examente, porque, assim, ó, ela com a vida cômoda e ela com a vida mais tranquila, traz à minha vida tranquilidade também, sabe? Porque desde que a gente casou, a gente é meio que 1 só ali, né? Se ela tá bem, eu tô bem e eu vice-versa também. E, assim, eu eu como eu já estava num ritmo de trabalho já legal, eu já estava sentindo falta de alguém pra compartilhar algumas histórias, pra estar fazendo estar tendo minha minha companhia, né? Minha mulher é é, basicamente, é o que todo homem quer ter alguém é essa pessoa. Então, aí, em setembro eu meio que saí, assim, atirando pra todos os lados de trabalho extra. E eu já tenho uma startup, né, de automação residencial no Brasil, e eu já trabalhava aqui na França, né. Só que eu achava que assim, minha startup tá no início, então meio que tem muita demanda, mas 0 lucro ainda, né? Então eu não tiro nada da minha startup. E do meu trabalho fixo, eu co eu ganho bem, não é que eu ganho mal, mas eu não ganho o suficiente pra manter 2. Se fosse eu sozinho, ótimo. Eu consigo viajar, fazer algumas coisas legais, mas, 2 pessoas, eu já não conseguiria. Então eu comecei ir atrás de trabalho extra. Só que nessa de ir atrás de trabalho extra, eu consegui logo 2. <laughs> E aí, eu passei de setembro até ela chegar aqui com tudo, sem parar 1 minuto trabalhando muito, assim, fazendo muita renda extra pra meio que cobrir o fato dela que ela viria pra cá. Só que, agora que ela tá aqui, eu não consigo, assim, equilibrar mais as coisas.
Seria isso? Hum, percebo. Ah. É essa pessoa, né? Essa pessoa. Entendi. Ah. Ah, entendi. É, muito nobre da sua parte, realmente, eh, dar a ela, né, desejar, né, e dar essa esse momento de tranquilidade pra ela e você acabou por acumular, né, várias atividades e e é natural, né? Todo marido, ele quer o melhor, né, pra sua esposa, né? Ele e ele quer prover, né, ele quer lhe gerar segurança, né, pra esposa. E muito nobre da sua parte, né, mas realmente quando a gente acumula, né, muitas atividades como você mesmo falou, né, se se você se ela tá bem, você tá bem, né, e vice-versa. Se você tá bem, ela também vai estar bem, né? E você acumulando todas essas atividades, eh, você acaba por também não estar bem. Também não estar tão presente, assim, na vida dela, né, então o objetivo principal seu, né, de trazê-la, de estar, né, perto ta a necessidade que você teve inicial era da companhia, era da presença, né, que você já estava sentindo falta. Mas, eh, você acumulando tantas hora extras, tantas atividades, eh, você acaba também, eh, tendo esse distanciamento, né, diminuindo essa presença e isso
Sim. Não, e eu notei muito isso que você tá falando, porque ela tá aqui vai fazer o quê? 1 mês. Ela tá aqui é? Não, 21 dias que ela chegou. E aí, já teve alguns momentos que meio que, assim juro pra você, eu levantei, aí, eu fui na academia que eu sempre vou, só que ela acorda um pouquinho mais tarde, então, quando eu voltei da academia, eu já voltei e comecei a trabalhar. Aí, ela acordou, e aí, ela ficou, assim, fazendo as coisas de casa, fazia uma coisa, fazia a outra. E eu sentado no computador, eu sentado no computador. Quando eu terminei, ela já estava deitada pra dormir. Pra você ver o quão o quão foi, assim, direto que eu trabalhei no dia. Claro que a gente parava, assim, e se via, assim, rapidinho. Eu saía do escritório, ia lá, falava com ela. Mas foi literalmente de de manhã até a hora dela dormir. A ponto que eu só fui me tocar porque, às vezes, você olha a o relógio, mas você não se não se dá conta. Você olhou ali, ah, é 19h, ah, é 22h, ah, é 23h, mas você não não se dá conta. Porque você tá tão focado no trabalho, aí, eu me toquei quando ela chegou no escritório de pijama e falou: "Ah, tu vai dormir agora ou vai ter que ficar mais um pouco?". Sabe? Aí, foi que eu comecei a falar: "Nossa senhora, tá muito desequilibrada".
Hum. Nossa. Não percebe, né? Hora passa. Uhum. E acaba tendo um pouquinho é, e acaba gerando um pouquinho da cobrança, né, também. E e isso pode causar algum desconforto, né? Olha, eh, uma coisa muito interessante, né, na vida de um casal, principalmente, quando, eh, existe alguém, né, ou seja, o o marido ou a esposa tem essa atividade muito ati eh eh, muito grande, né, com muitas tarefas eh, você, realmente, colocar dentro da sua própria agenda, né, incluir esse tempo esse tempo do casal, né? Ainda que sejam 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É, porque a gente eh, na vida profissional, a gente faz muita agendas, né? A reunião às 9h de 9 às 10. A gente vai preenchendo, né, com todo esse foco profissional, as nossas necessidades financeiras, eh, mas a necessidade relacional e, principalmente dentro de um casamento, ele é fundamental pra que você esteja, eh, com a sua bateria recarregada, né, e estar bem na relação. Então se você incluir dentro da sua agenda, eh, diária o tempo do casal, e e é o tempo de qualidade, não importa não precisa ser, ah, 3h, 4h, né, porque, às vezes, não dá pra encaixar, né, tantas horas dentro do seu dia. Mas se for de qualidade, se você realmente desligar, né, o seu telefone, eh, não se distrair com nada, você estiver 100% focada nela, né, focado em você para vocês terem trocas, né, de afeto, do ouvir, de ter aquela escuta ativa, né, do olhar no olho, né, de perceber o outro. Acho que isso, eh, vai dar tranquilidade pra ela. Ela vai se sentir satisfeita, né, feliz. E eu acho que v isso também vai te trazer uma felicidade e vai fazer com que você seja, eh, ainda mais assertivo no seu trabalho. Acho que você vai ter melhores resultados e não só e não só estar atarefado e trabalhar e, né percebe?
Hum, nunca pensei sobre isso não. Colocar na agenda, assim. Não, isso é muito verdade, muito verdade. Uhum. Uhum. Certo. Certo. É o aham. É eu gostei. Eu não gostei, te realmente, assim, foi uma ótima dica, porque eu estava tentando meio que, assim eu não estava nem olhando pra minha agenda na hora que eu pensei: "Tá, eu preciso aqui dar mais atenção a ela". Mas, aí, o que que eu estava antes antes de você me dar esse conselho, o que que eu estava pensando. Eu falei: "Não, toda hora que der um intervalozinho aqui no trabalho, eu passo lá e v e volto". Mas é que nem você falou, talvez o que seja preciso mesmo não é muito tempo, mas é o tempo de qualidade. Então, às vezes, se eu só sair lá dar um beijo e voltar, eu não vou ter esse tempo de qualidade que você tá falando. Então se eu pegar a minha agenda meio que falar assim: "Ah, vamos fixar, assim, alguns pontos, alguns lugares, que eu possa tirar, assim, 30 minutinhos". Paro, meio que tento me desconectar do trabalho pra focar um pouco nela, que já seria, ali, cuidando até mesmo da minha vida social, da sa assim, um pouco do psicológico também, que eu acho que é super importante, né, dar aquele aquele desconect na cabeça. E aí, meio que eu já ter meio que programado, ali, os momentos que eu vou dar essas desconexões. eu tô <chuckles> eu, realmente, achei super interessante. Vou tentar essa dica com certeza.
Certo. Isso mesmo. Isso. É, bastante interessante, né, porque, eh, você se se Você já sabe que você tem esse momento, né, durante o dia, isso te traz essa segurança. E obviamente que se você sentir necessidade uma hora ou outra de sair, dar um beijinho também, mas é isso aí também fica como extra, né? Já que você faz tanta hora extra no trabalho, acho que os beijinhos também podem ser, eh, algo extra, né, toda vez que você tiver uma oportunidade. Mas pra você ter esse tempo mesmo de qualidade pra investir na relação e você também desopilar, né, eh, eu acho que realmente você colocar ali disponibilizar um tempo diário, né, então você já prevê que aquele momento vai acontecer e você vai se organizar. Organizar sua mente, as suas emoções, né, pra estar naquele momento com ela, né? Isso vai fazer bem até pra sua saúde mental mesmo, né, como a gente falou, né, e e você trabalha as suas emoções colocando alegria, felicidade, tranquilidade, paz. Esses momentos trazem, né, esses bons sentimentos pra gente e isso é muito importante pra você levar também para o seu pra sua vida profissional. Porque você vai, eh, vai fluir melhor e talvez você tenha es eh, maiores resultados, melhores resultados, sabe? E aí você consegue equilibrar, né, as suas áreas. Área profissional, área da saúde, né, área emocional, eh, de família, né? Até pra você pensar melhor nas decisões que você precisa tomar na sua vida. Que que você acha disso?
<laughs> Boa. Sim, sim. Uhum. Certo. Né? Eu achei super interessante assim. <laughs> Eh, foi algo que eu não tinha pensado antes, eu vou tentar aplicar agora, eu vou tentar da, assim, um norte melhor, né, me organizar, pegar a agenda, deixar algumas coisas um pouco mais definidas pra mim. Mas eu acho que vai dar super certo, foi uma ótima dica. Já tô agradecendo mesmo porque foi algo que eu não tinha pensado antes e eu acho que dá super certo, e vou até conversar com ela, assim, quais são os momentos que ela acha melhor no dia pra gente tirar uma pausa pra ser uma coisa até, entre os 2 ali, sabe, ela me ajudar também. É um acordo. Aham.
Sim, um acordo, né, um fazer um acordo entre os 2. Olha eu fico muito feliz que eu tenha te ajudado, né, e eu tô aqui pra isso. Sempre que você precisar eu tô aqui à disposição pra te ouvir, pra, eh, direcionar. Então muito obrigado também por por estar comigo aqui, essa troca.
Eu que agradeço, né, eu que agradeço. <laughs> Eu que agradeço por ter me dado essas dicas, esses conselhos, foi muito bom mesmo te escutar, tá? Muito obrigado.
Até a próxima.